Um, napansin ko kasi nung nung bata ako, hindi naman talaga k um, pagka merong pasok sa school, ganyan, siguro na-practice na rin na parang, ah, "Bilisan mong kumilos, mali-late ka, hindi ka pwedeng ma-late." yong gano'n. Siguro na-practice na 'yon sa amin, i ah, sa loob ng bahay nung k nung, um, nung ba paglaki namin, ganyan. So siguro sa akin, um, ayun na 'yun, nakat nakasanayan ko na. And at the same time, ah, 'di ba merong mga friends, ah, meet-ups na, 'yong mga ganyan nam um, gagawa kayo ng project or kung ano man, 'di ba, ayaw ko kasi nung meron akong pinaghihintay.
Okey.
Na parang
Ay, alam mo relate ako diyan, same. <chuckles> Oo.
Di ba? Parang ayoko ng merong naiinis sa akin dahil late na naman ako, ayoko na ayoko ng gano'n. Okey ng mas okey na ako na 'yong nag-iintay, 'di ba, kesa naman ako 'yong ano, ako 'yong nagpapaantay sa kanila, which is hindi mo kasi masasabi yu yung ano ng tao, at least ako, alam ko 'yong attitude ko, na parang okey lang sa akin maghintay, 'di ba? Eh, hindi ko alam kung s sa kanila ba, eh, okey ba 'yon o hindi, 'di ba, ganyan. So, as as as much as possible, iniiwasan ko 'yung mga gano'ng ano, kaya lagi 'kong maaga.
To totoo yan. Mhm. Yes. Oo. At tsaka ano, 'di ba, parang disrespectful kasi 'yung, alam mo 'yun, may meeting kayo, may, ah, trabaho tapos late ka. Alam mo 'yung masyado ka naman a alam mo 'yung parang pa-grand entrance ba na pa-importante, parang gano'n. Yes, pa-special masyado so alam mo, very agree talaga ako diyan na, as much as possible sana iwasan talaga ng mga Pinoy 'yong ano, pagiging late, kasi ano, eh, ah, disrespectful talaga siya, ayon. So kon mm.
Exactly. Yan, special. <laughs> Oo. Totoo. Kaya nga. Yes, especially pag sa trabaho, 'no? Mm.